Mình thì theo mình biết thì cái cái thời đó của mình thì Việt Nam mình nó hông có các phương án mà để cho theo mình biết nha hông có, kiểu như là, bác sĩ tâm lý cũng hông có phổ biến. Hoặc là mấy cái hotline nói chuyện này mình cũng chưa thấy phổ biến với lại luôn thời đó mình cũng hông có tiền nhiều, <chuckles> mấy cái dịch vụ đó, mấy cái dịch vụ về, à, vấn đề tâm lý hay là mình thấy cũng thấy khá là mắc tiền.
Ờ. Ờ. Ừm, ừm. Ờ. <laughs> Ờ. Đúng rồi, tốn tiền, đúng không?
Ừm, dạ vâng, thì thật ra thì mình lúc đó thì mình cũng cũng có một vài người bạn thân từ nhỏ, ờ, mình cũng vẫn vâng, vẫn có thể tâm sự được.
Ừm, ừm, cũng hơi khó. À, đấy, đấy, mình cũng có thể tâm sự với bạn thân mà, đúng không? Ờ, nhưng mà bạn bạn cũng, ơ, ờ, bạn cũng có có có sợ bị làm phiền họ không?
Nhưng mà đôi ừm. Cũng không hẳn sợ bị làm phiền, nhưng mà đôi khi tại vì, ờm, bạn thân học cùng trường nên bây giờ là không có dịp mà gặp nhau nữa. Nên là bạn ấy cũng chỉ giúp mình được trong cái lời nói thôi, chứ chứ khi mà mình ra ngoài đời một mình mình thì mình vẫn thấy là mình vẫn đối mặt với cuộc đời mình một mình. không có ai bên, nên là cũng khá cô lập.
Ờ. Ừ. Ờ, đúng rồi. Ừm, đúng. À. Ờ, thế thì cũng hơi buồn. Thực ra ấy bây giờ ấy, à, bạn biết là bây giờ thời công nghệ hiện đại, a, mà bạn thấy là có có có một cái phương pháp rất là, à, hữu hiệu đấy mà không có mất tiền ấy, bạn biết là gì không?
Ừm. Ồ, là gì ta?
<chuckles> Ờ, AI đấy. Bạn có thể trò chuyện với ChatGPT này, AI này. Mình thì cũng rất là hay, ơ, hay sử dụng cái phương pháp này ha.
À há! À. Ừm, ừm, mình thấy ừ, mình cũng bạn nói vậy mình có để ý, tại hồi đó mình cũng có thử dùng, mình có có dùng, sử dụng AI. Hồi đó mình dùng ờm, mình cũng không nhớ tên, nó cái app mà cho mình tạo một cái bạn AI nói chuyện chung.
<laughs> Có, nếu có. Ờ. Ừm.